Ồ, bạn ơi, không biết nha, bạn sẽ thường tìm đến âm nhạc ấy cho những khoảnh khắc nào nhất bạn nhỉ?
Ừm. À, thì mình nghĩ là âm nhạc đối với mình cũng giống như là một cái ngôn ngữ thứ hai vậy đó bạn. Thì, à, nó cũng chính là một cái cách mà để cho mình nói ra những cái điều mà mình không diễn tả bằng lời được. <chuckles> Nên là mỗi, ừm, mỗi khi mà tâm trạng của mình là có cái sự thay đổi nào á bạn, thì, trời ơi, mình lại tìm đến những cái cái cái giai điệu phù hợp nề, để nó giống như là một cái cách mà nó thể hiện nên cái cảm xúc của mình làm sao cho nó tự nhiên nhất á bạn.
Wow.